Um, eto yung mga nagsasayaw sa yelo?
Ah, okey, okey, okey. Okey, mm, sa akin naman ang sports ko ay baseball, yun naman ang aking sports.
Oo, yun, yun ang gusto ko talaga. Ah. Um, halos parang panlalaking sports, ako naman parang pambabaeng sports. <chuckles>
Oo, totoo. <chuckles> pero kasi sayo mahirap yun at yelo yun at hindi naman tayo sanay sa yelo dito sa bansa natin, 'di ba?
Mm, totoo, totoo. Kasi gawa noong hindi naman nagyeyelo dito, kaya siguro parang wala rin akong pagkakataon na mapag-aralan kung paano yung ganong klaseng sports.
Mm. Mm, 'tsaka feeling ko, iilan lang ata ang merong ganun dito sa ating bansa.
Ah, yan na 'yung sa mga mall, oo.
'Di ba, parang mm, 'di ba, parang iilan lamang yun.
Mm, pero sa katotohanan naman, eh, napakamahal din naman ng pagpasok sa ganong klaseng mga establisyemento, 'di ba?
Ay, oo.

Magandang araw sayo, ah, kamusta ka?
okay naman ikaw kamusta ka
Oh maayos din naman ako, um, halos kakagising ko lang din naman pati. <chuckles> Oo.
Mm, <inhales> kamusta ang panahon sa inyo? Maaraw ba o makulimlim, parehas tayo mainit. <chuckles>
Nako nap napakainit. Sobrang init talaga ngayon grabe parang kang nasa loob ng pugon. <inhales> Talagang, kahit na nakatutok na sa bentilador eh talaga namang pagpapawisan ka pa rin talaga. Mm. <inhales>
Mm. Totoo yan. Mm. Totoo, totoo. <inhales> Um, sige.
Ayun, ah, meron sana akong gustong pag-usapan natin, alin ang mas gusto mong gawin maglaro ng sports o manood ng sports?
Mm, sige. Sa akin ma pa mas gusto ko parehas pero mas gusto kong maglaro ng sports kasi, <inhales> ako ay dating atleta ng mm, ng softball kaya, mas gusto kong naglalaro kaysa nung ako'y nanonood na lamang <inhales> yun ang sa
Hmm. Ah. Mm. Ah.